Mhm. Also, wir haben es dann einfach so vereinbart: Ich habe gesagt, wenn wirklich, wirklich die Hütte am rennen ist, ja, dann wirklich bitte, äh, äh, ruf mich an, schreib mir, ist überhaupt kein Problem. Aber ansonsten möchte ich bitte davon nichts hören. Ich habe gesagt: „Und wenn du hier irgendwelche Papierkramsachen, irgendwelches Administrative zu erledigen hast, was da noch essenziell wichtig ist, dann richte dir doch bitte in der Woche 1 Stunde mit mir ein, in der wir uns zusammensetzen und diese Sachen besprechen.“
Mhm. Mhm.
Aber nicht halt die Sachen, die eigentlich k auf der Arbeit besprochen werden können, werden nicht besprochen, weil, äh, du halt jetzt keine gute Planung als Chef hast, ja, und da irgendwie irgendwie alles drunter und drüber geht. Und ich muss in meiner Freizeit, äh, darunter leiden, das funktioniert halt für mich nicht. Und so haben wir's dann gemacht. Also das heißt: Wirklich dringende Sachen, klar, kann er mich anrufen, ist gar kein Problem. Aber wenn es darum geht, äh, dass wir administrative, allgemeine Sachen besprechen können, dass wir genau, dass wir uns da wirklich 'n Meeting gemeinsam in der Woche einrichten, wo wir sagen: „Und da setzen wir uns zusammen und dann, ähm, besprechen wir das.“
Ja. Ja, ja, klar. Mhm. Dass man das wann anders in den Arbeitszeiten macht. Mhm. Mhm. Ja, interessant, verstehe, wie wie gut hat es dann funktioniert? Also hast du das Gefühl, dass dann auch diese Dringlichkeit von ihm dann auch irgendwie gut eingeschätzt wurde, dass es wirklich nur noch in dringenden Fällen ähm, ja, irgendwie auch mal vielleicht dazu kam in Ausnahmefällen? Dass er dich A zu also nach Arbeitszeiten quasi kontaktiert hat.
Hm, also es ich habe gemerkt, es ist ihm am Anfang sehr schwer gefallen, sich daran zu halten. Also ja, genau, weil er ist es einfach so gewohnt gewesen. Und ich sage mal so, es ist ja auch so 'n bisschen meine Schuld gewesen, weil ich habe ihm ja am Anfang auch diesen ja, diesen diesen diesen diesen Space gegeben, ne? Also, ich habe ja nicht von Anfang an gesagt: „Ne, ne, mit mir nicht“, so nach dem Motto.
Mhm. Sich umzustellen. Mhm. Genau, ja. Er hat sich so dran gewöhnt, ja. Mhm.
Genau, ich habe es zugelassen und dann auf einmal, sage ich jetzt mal, so 'ne 180°- Drehung, das war natürlich etwas schwierig für ihn, aber, ähm, er hat es angenommen und er hat da auch selber reflektiert. Und dann hat er auch gesagt: „Ja, ne, kann ich verstehen, das ist echt nicht okay von mir, sorry dafür, ne?“ Und hat sich auch entschuldigt, also wirklich, äh, überhaupt nicht, äh, negativ. Also das war 'n gutes Gespräch auch, was wir hatten. Und das war sehr reflektiert. Aber es hat <chuckles> es hat 'n paar Wochen gedauert, bis er sich da dran gewöhnt hat. Genau.
Mhm. Klar. Mhm. Ja. Bis sich das dann eingespielt hat. Mhm. Wie würdest du sagen, ähm, stellt man jetzt fest also w was würdest du sagen, ist dann wirklich auch mal so 'n dringendes Thema, ähm, wo du dann auch einsiehst: „Ja okay, da setze ich mich jetzt dann auch gern mal noch 1, 2 Stunden vielleicht auch nach Feierabend irgendwie mit ihm hin.“ Oder auch 'n Thema, dass du es vielleicht selbst bearbeitest. Ähm, ja, wie wie würdest du sagen, stellst du das fest? Was ist denn dringend?

Korrekt, ne? Also, das sind Sachen, das kann ich auch nachvollziehen. Also, das möchte man so schnell und so dringend wie möglich klären. Aber, auch s selbst da kann man manchmal, wenn man jetzt abends jemanden anruft oder anschreibt, was will man da abends noch machen? Man braucht vielleicht das ganze Team dazu, ob man da jetzt wirklich noch irgendwas klären kann, dann ist so fifty-fifty. Aber ich würde einfach sagen, größtenteils eigentlich nur, wenn's um um um Personalmangel geht und darum geht, dass irgendwie, ähm, Geschäft das Geschäft drunter leidet, dass man irgendwie Kunden nicht bedienen kann. Ich glaube, das sind so die Dinge, wo ich sage: „Ja, da kannst du mich zu anru“ oder oder er fällt selber aus welchem Grund auch immer aus, ist krank, irgendwas ist passiert, ne? Ähm, so dann natürlich, aber alles andere, glaube ich, kann warten.
Mhm. Mhm. Genau. Im Notfall. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, genau, Krankheitsfälle, ja. Viele Dinge genau, viele Dinge können ja schon auch bis am nächsten Morgen warten. Es ich denke, da gibt's wirklich nur sehr wenige ja Notfälle, <clears throat> die dann, je nach Branche natürlich auch ähm, die dann sofortiges Eingreifen irgendwie auch erfordern. Ähm, ja, hast du ähm, wenn du dann abends, äh, zu Hause bist nach Arbeitszeiten, hast du dann überhaupt noch so den Impuls, dann überhaupt dein Handy Arbeitshandy irgendwie abzuchecken oder liest du die Nachrichten auf jeden Fall oder hast du dann das Handy irgendwie auch einfach weg?
Mhm. Äh, nein, das ist ist tatsächlich bei der Seite. Ich, äh, gucke da nicht drauf, ich, äh, lege das wirklich, ähm, beiseite. Und natürlich jetzt, wenn ich sehe, jemand ruft mich da dreimal hintereinander an und schreibt mir irgendwie gefühlt 100 Nachrichten, dann gucke ich da schon mal, weil dann merke ich: „Okay, da scheint was zu sein“, aber ansonsten lasse ich es einfach bis zum nächsten Tag ja, aber ansonsten lasse ich es tatsächlich einfach liegen.
Ähm Mhm. Mhm. Das kriegst du dann schon noch mit, ja. Ja. Ja gut, ja, sehr interessantes Thema auf jeden Fall, hm, sich auch selbst 'n bisschen zu schützen und seine Grenzen abzustecken. Ähm, ja hat Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank. Dankeschön.

Hm, ja, also, ich habe, ähm ich habe mir 'n quasi, na nicht 'n Termin mit ihm gebucht, aber ich habe mir ich habe ihn gefragt, ob wir uns mal kurz zusammensetzen können. Ich hätte da 'n paar Sachen, die ich gerne besprechen wollen würde und, ähm, habe ihm dann gesagt, so: „Schau, ne, ich ich weiß, manche Dinge sind wichtig und das ist auch alles überhaupt kein Problem. Ich bin der letzte Mensch oder der letzte Mitarbeiter, der auch nicht gerne mal irgendwie einspringt oder mal hilft und ne, alles überhaupt gar kein Problem. Aber 1. mal, ich arbeite hier nicht alleine in 'nem Unternehmen. Bitte nicht immer nur mich anschreiben“, weil ich habe natürlich auch bei Kollegen gemerkt, dass die nicht so viel belästigt werden, sage ich jetzt mal, in der Freizeit. Richtig, dass es bei mir halt einfach mehr war. Ich habe gesagt: „1. mal bin ich nicht die Einzige“ ich habe gesagt, „und 2., es gibt auch einige Sachen oder der Großteil der Sachen, die du mir abends schreibst, die können auch bis zum nächsten Tag warten.“ Ich habe gesagt: „Bitte, ähm, <clears throat> lass es nicht so weit kommen, dass hier Privates mit Beruflichem verschmelzt. Ist mein Privattelefon, auf das du mir die ganze Zeit schreibst.“ Ich habe gesagt: „Ich möchte mich bitte in meiner Freizeit nicht nur mit der Arbeit beschäftigen.“
Mhm. Ja. Ja, ja, dass es bei dir vorgekommen ist vermehrt. Ja. Also, das kam dann auch wirklich, äh, viel von deinem Chef, dass er dir dann irgendwie noch äh, nach den Arbeitszeiten, ähm, mit dir kommuniziert hat?
Ja, genau, weil er hat halt das oft so gemacht, einfach natürlich dann abends, wenn, ähm, ähm, das Geschäft zu war und, ähm, alle raus waren und er Ruhe hatte, hat er dann oft noch irgendwelchen Papierkram gemacht oder irgendwelche Terminplanung und, ne, diese ganzen Sachen, was sage ich mal so tagsüber einfach liegen geblieben ist. Und, ähm, dadurch, dass ich da viele Sachen auch natürlich mit ihm, ähm, geleitet habe, ihn mit vielen Sachen auch unterstützt habe und da viel, ne, habe hatte ich halt, sage ich mal war ich schon irgendwo
Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, verstehe. 'Ne gewisse Erwartungshaltung vielleicht auch von ihm gefühlt dann, in dem Sinne, dass du dann auch, äh, eben, genau, antwortest und dann ja unterstützt dabei.
Genau, genau, so 'n bi Ja, so 'n bisschen Rechte-Hand-Verhältnis. Und, äh, wie gesagt, es ist auch völlig in Ordnung, wenn es irgendwelche superdringenden Sachen gibt, frag mich. Und ich habe auch kein Problem, da mal was weiß ich, noch 1, 2 Stunden nach der Arbeit dann noch erreichbar zu sein, aber nicht um 22:00, 23:00 abends oder um Mitternacht, wenn der dann noch in seinem Büro sitzt und da noch irgendwelche komischen <laughs> Sachen macht. Das ist dann bisschen too much. Und, ähm, das habe ich dann halt einfach angesprochen, ja.
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Und wie habt ihr das dann in Zukunft, äh, regeln können? Also, habt ihr da irgendwie dann bestimmte Absprachen gehabt, wie ich weiß nicht, dass man eben im Vorhinein auch weiß: „Hey, ich, äh, brauche dich vielleicht heute Abend mal noch 1 Stunde, wenn es wirklich mal wichtig ist“, oder man irgendwie sagt, man, ähm, ist nur telefonisch im Notfall erreichbar oder so? Gab es da dann irgendwie so bestimmte Absprachen, wie das für dich dann auch gut funktioniert hat, außer eben, dass man sagt, ähm, „ich bin außerhalb der Arbeitszeit nicht erreichbar?“ Ähm, es gibt ja sicher immer Notfälle, wie man das dann regelt.